Mhm, ja, das ist richtig, also, ähm, bei mir ist halt so, wie gesagt, ich habe das schon dreimal gemacht und ich hatte da auch echt mal 'ne ziemlich negative Erfahrung, deshalb ist es das so 'n bisschen, was mich da halt so 'n bisschen zweifeln lässt tatsächlich also, ich hatte auch, also, ich hatte d 3 Erfahrungen, eine davon war schlecht, die anderen beiden waren super toll, also die Ratio ist immer noch, äh, eher positiv. <chuckles> Aber, na ja, man weiß halt man weiß halt eben nie. Natürlich freue ich mich, aber so 'n bisschen Unsicherheit die überwiegt jetzt nicht zum Glück, ähm, aber die ist natürlich mit da, aber vielleicht ist das auch was Gutes, so Unsicherheit, ich glaube, es ist gut, wenn die auch 'n bisschen dabei ist, und dass man nicht so blauäu blauäugig, ja, neuen Sachen einsteigt.
Mhm. Mhm. Mhm. <chuckles> Ja. Ja. Äh, n auf jeden Fall und es scheint ja, dass du dich ganz gut vorbereitet hast auf die Situation und eben auch guckst, was was ist für dich drin, also dass du sagst: „Du hast 'n Auto, du hast 'n schönes Zimmer, das ist alles irgendwie geregelt, du wirst ja jetzt nicht irgendwo in die Ecke gequetscht und, äh, dann mach mal deinen Job“, sondern da wird schon auch geschaut, dass es dir gut geht. Das ist doch schon mal viel wert.
Mhm. Hm, ja. Mhm. Mhm, ja, die haben mir auch schon, ja, gezeigt, wie mein Zimmer dort aussieht, und das sieht wirklich, also richtig schön 'n großen Balkon, 'ne große Palme vor dem Balkon, ja, so das brauche ich. <laughs> Mhm.
Und Ach ja. Oh, mein Gott, ja. <laughs> Oh, Mensch, das klingt wirklich toll, das klingt wirklich toll. Ich würde sagen, Mensch, gehe da einfach ganz, ganz positiv ran, hab im Hinterkopf, dass du Optionen hast, dass, wenn es wenn es wider Erwarten nicht so läuft, wie du dir das vorstellst, dass du diese Option hast, woanders auch anzufangen oder vielleicht auch einfach
Mhm. Mhm.
sagst: „Ich reise jetzt erst mal 2 Monate und gucke mir Australien 'n bisschen an und gucke dann noch mal, ob ich irgendwo sein kann, äh, noch mal als Au-pair arbeite.”
Ja. Mhm.
Aber erst mal klingt das alles so gut. Lass dich von der einen schlechten Erfahrung nicht so runterziehen, also das i das wie du sagst, dort die anderen Erfahrungen waren gut. Das wäre ja jetzt schade, wenn du dir das vielleicht damit verdirbst, dass du denkst: „Oh Gott, oh Gott, oh Gott“, und dann unsicher auftrittst wahrscheinlich hast du überhaupt keinen Grund, unsicher zu sein.
Mhm. Mhm. Ja, ja, das ist richtig. Also, ich werde jetzt auch erst mal mit 'nem positiven Gedankengut in diese ja, in dieses neue Kapitel eintauchen und dann, ja, hoffentlich wird alles gut. Danke für fürs Zuhören. <chuckles>
Sehr gerne und ich wünsche dir ganz viel Spaß in Sydney.